É, ti eles tinham programações diferentes. E, às vezes, eles modificavam, assim, no sentido de eu também não mas eu lembro que eu eu lembro ter assistido de tarde, assim, algumas vezes.
Tá. Uhum. Tá.
Mas era mais de manhã. Mas
O Sítio do Picapau Amarelo raiz, mesmo. Aquele, né, que que o Visconde de Sabugosa era bem diferente, que a Cuca dava medo, né. <laughs>
É. Não, é exatamente, era o raiz. Eu eu não peguei o preto e branco, eu isso tudo, depois eu assisti no YouTube, né. Então eu pude aprender que existia uma versão anterior, acho que dos anos 70, eu não tinha nem nascido. É, eu só vi no eh, no YouTube, vídeos antigos. O a a
Ah, não. Aham. É. Essa também eu não conheci. É. Porque você procurou, porque você tinha curiosidade de saber como era?
Sim. Claro. No na hora que criaram o YouTube, eu eu procurei tudo o que me relembrava aquela época mágica da minha vida.
Ai, que legal! Que interessante! É.
Sim, legal demais. E eu acho que é sem graça demais o o Sítio do Picapau Amarelo a a sem cores, preto e branco. Realmente, eu não não tinha a mesma magia.
Não era, né. E eu não sei se tem a ver, também, com a idade da gente, né, pra época talvez né. Porque talvez, de repente, uma pessoa que assistia o Sítio do Picapau Amarelo em preto e branco gostasse até mais dessa versão, porque estava acostumada, né. É.
Claro. Sim, com certeza. Com certeza. É, eu acho que é, para aquela é. Mas, tipo assim, eh, quando <sniffs> passaram a assistir a cores, a magia era diferente. Não, o o Sítio do Picapau Amarelo tem tudo a ver com cores. Não tem como você
Ah, com certeza. Não tenha dúvida. É verdade.
É, não tem como você mas isso que fazia minhas, eh, tardes de sábado e domingo eram Os Trapalhões.
É. E Domingo era Os Trapalhões. Você assistia também, o Silvio Santos, que passava no domingo?
É, o o Silvio Santos era porque aí é o seguinte, eu o Já englobando o fim de semana, o
Aham.